Oye, ahora quiero que me platiques cuál fue ese hábito pequeño minúsculo que hiciste y que te ayudó a cambiar, pero para bien.
Fíjate que hay un hábito, no sé si pequeño pequeño, pero es como un combo 3 en 1, es la fíjate que le dedico la primera hora del día, se la dedico a hacer 3 pequeñas cosas: meditar, hacer un poco de ejercicio y leer, y vaya que ese hábito sí me ha cambiado la vida para bien y muy, muy para bien. <laughs>
A ver. Okey. Guau, oye, están superinteresantes, o sea, ¿me puedes platicar qué fue para empezar, qué fue lo que te motivó, eh, o cómo llegaron estos hábitos a tu vida, no? O sea, po que ¿cómo empezaste a hacerlos? ¿Por qué?
Fíjate que, bueno, allá en el 2019 me regalan un libro, en esos intercambios navideños que se dan en la oficina, me regalan un libro que se llama El club de las cinco de la mañana, de Robin Sharma. Yo ya había leído, pues a autor de Robin Sharma y y y libros más o menos de ese tipo, ya traía esa esa inercia, pero ese libro me llamó mucho la atención, lo leí entre Navidad y Año Nuevo, porque te invita, bueno, a que te levantes a las 5 de la mañana antes de que salga el sol, y por ahí venía este hábito, eh, donde 20, los primeros 20 minutos a meditar, otros 20 minutos a hacer ejercicio, y los últimos 20 minutos a leer. Y mira que año nuevo, vida nueva, ¿no? Pues, y con toda la actitud, sí, sí, sí, pero ya pasaron los tamales, el menudo, el pozole, perdón, este, el el el pavo, la pierna, y y pues empecé ya con toda la actitud de de entrando el año, pues, me me aventé al agua, ¿no? Con con este con este hábito y eve pues sí, fíjate, hasta la fecha se ha mantenido conmigo.
Así, sí. Okey. Mm. Claro. Okey. Ah, dale. <laughs> <laughs> Todo. Okey. Oye, está muy interesante, ¿no? Justo como de como dices, de un regalo de intercambio que usualmente no nos llegan a gustar, pero, que este regalo te haya cambiado o te haya interesado eh iniciado, ¿no? De que en estas prácticas. Este, y di y dime cómo, o sea, ya una vez que leíste, o sea, este libro y que te mencionaba, pues, estas estos hábitos, estas, eh, prácticas o actividades por la mañana, em, ¿cómo fue el proceso de integrarlos a tu rutina? O sea, no sé si te levantas a las 5 o a las 6 de la mañana, si te levantas temprano, ¿estabas acostumbrado a levantarte temprano o también fue algo que, que te jaló lo?
Así es. <chuckles> No no tan temprano, no tan temprano y le batallé para ser exacto y lo tengo tan presente, empecé un 4 de enero del 2020 y est y este era invierno acá donde dos estoy yo y estábamos, eh, eran amaneceres de 2, 3 grados centígrados. Si bien me iba de tipo 5 o 7, pero muy fríos, muy fríos y las cobijas me invitaban a a que me quedara en la cama. Claro, claro. Pero, pues, tenía toda la motivación, el viento, el ímpetu y no, no, vamos a hacer una nueva persona y esto y lo otro, me gusta y que acá y allá. Y empecé y me levantaba, me levan me empecé a levantar, este, y obviamente, m meditar, no sabía meditar, este, yo me ponía, mm, haz de cuenta estaba queriendo meditar y: "Ay, más tarde tengo que ir a ver a aquel al cliente, no sí, mira, luego voy a llegar a pagar comisión", o sea, ahí y me ponía a pensarme muchas cosas, ¿no? sí, en la noche juegan los Lakers, va a estar bueno el juego, va contra los sí, sí. <chuckles> Y est sí, sí, sí y pero me ayudó mucho, había una, no sé si todavía existe, creo que sí, una aplicación que se llama Calm, como calma en inglés, y son meditaciones guiadas. De hecho, el primer mes sacaba una suscripción creo que mes gratuito, después sí estuve pagando varios meses de de suscripción de y de verdad me ayudó bastante, mucho me ayudó para, ahora sí que para para hacer pa para meditar, para conectar conmigo mismo. Yo ya ahora le agregué agradecimiento, lo primero que vamos a agradecer por el día, ¿no? Uno da por sentado levantarse que que cree que es parte natural, pero mucha gente no se levanta el día siguiente, o sea, agradezco por eso, por por tener lo que tengo, no solo lo material, sino mi familia y demás. O sea, agra agra agradezco, pues eso, y y ya medito, y así, pero sí fue bastante difícil, pero, pues, este, pudo más el ímpetu, ¿eh? <chuckles>
<chuckles> Okey. Ush. Claro. A quedarte 2 horas más, ¿no? <laughs> Claro. Ujú. <chuckles> Todo menos meditar. <chuckles> <laughs> Planeando el día. <chuckles> Así, claro. Ujú. Ah, qué padre. Claro. Exacto. Claro. ¡Oye y está increíble! O sea de ahora sí que dices de que año nuevo, em, nuevo yo, ¿no? O sea empezar y y mantener creo que es lo más difícil en al momento de estar, eh, ahora sí que agarrando estos hábitos, no importa cuál sea, el mantener la constancia para no perderlo, ¿no? O sea justo y y como mantener esa promesa entre comillas que te puedes hacer a ti mismo. Ahora sí que sería tu propósito de año nuevo, lo mantuviste superbién, este y por ejemplo, empezaste o sea man mencionaste el el meditar, ahorita ya le agregas el el agradecer, meditar y mencionaste también el ejercicio y el leer. Em, los man los empezaste, por ejemplo, los 3 originales que eran meditar, ejercicio y leer, ¿los 3 los hiciste desde el principio o te fuiste uno por uno?
Así es. Sí, sin duda. Leer, así. Jalón, religiosamente, o sea, ho hoy te digo que he sido un poquito flexible, hay veces que, no hago los 3, depende del tiempo, pero religiosamente así me aguan me aventé casi, no, casi to cat casi todo el 2020, me levanté así religiosamente que no, la la hora de 5 de la mañana a 6 de la mañana, me levantaba tipo 4:50 de la mañana, me despabilaba y 20, 20 y 20 hacía esto. El ejercicio, pues, hacía algo muy intenso, caminaba, pues, mm, lo que hacía mucho más es es caminar a paso muy, muy, este, aquí tengo un parquecito, mm, a a pa paso muy rápido, muy rápido, que se acelerara el le le ahora sí que eh la frecuencia cardíaco, o a veces hacía lagartijas o push ups, como se llaman en inglés, eh, algunas mancuernas, depende del día, o sea, ahí hacía algo que, ahora sí que: "A mover la carne que se que se despierte el cuerpo". <chuckles>
Okey. Claro. Oh, ¡Guau! Ujú. Okey. Cla <chuckles> para en entrar en calorcito y más en el al en la etapa de frío que te tocó, ¿no?
Eh, da sí, eh eh, d defini sí, sin duda, sin duda. Y ya lo último, pues, la lectura, ahí para nutrir la mente, y agarré, agarré, por ejemplo, meses, es este mes voy a leer sobre teología, este otro mes voy a leer sobre filosofía, sobre psicología, sobre historia, ciencia, política, y ahí fui nutriendo mi mente, en ese conocimiento.
<chuckles> Ujú. Okey. Oye, justo es justo esa pregunta te iba a hacer, o sea de, en en este hábito de de la lectura, o sea, ¿qué género, por así decirlo, o qué tema eran los que más te gustaba, o en qué te enfocabas al momento de leer? O sea, ya era el conocimiento en general, o sea, er era lo que elegías, en general de cualquier tema, pero leer algo que te nutriera, obviamente.
Sí s el. Claro, claro, este, por ejemplo, este mes digo voy a leer acá y agarro 3, 4 libros y procuro, eh, leer todos. Te soy honesto, de repente: "Ah, este libro voy a leer 4, lo este mes voy a leer 4 libros. A veces leo 3 y me q 3 y medio, pero sí, y hago apuntes, y anoto. O sea, a veces, este, eh, sí los leo completos. Me gusta, re he vuelto a releer, ahorita estoy leyendo, estoy en ete este mes estoicismo, otra vez leer, este, Meditaciones de Marco Aurelio, tengo este El Poder de la Disciplina de Ryan Holiday, que es un un estilo más moderno, tengo también La Brevedad de la Vida de Séneca. Y ahí, este, ahí le le le le le le varío, y le vuelvo a releer y me me me gusta, me gustan, he leído el el e este de Viktor Frankl, el el El Hombre En Busca de Sentido, bueno, he leído de muchos de también de de historia, empecé uno que este me gustó mucho, Falsificar la historia de Juan Manuel Zunzunegui, ese lo eso lo sacó hace como 2 años, y también El Mundo de Sofía, que habla sobre filosofía, bueno, ahí, este, ahí sí
Okey. Ujú. Oh, ¡guau! Oh, ¡guau! Ujú. Okey. ¡Guau! Oye, está, ¡está increíble! O sea, me encanta porque y la verdad es que te admiro mucho porque creo que, eh, en en principio, o sea, solamente el hábito de lectura es muy difícil o ya no lo encuentras tan tan frecuente en en la población el día de hoy. Entonces, te aplaudo, la verdad, te admiro porque ahora ya no me estás combinando nada más 1, estás combinando 3 básicamente, 3 hábitos y y que justo ese también ese aspecto de no s no estoy leyendo, no sé, nada más el periódico o no estoy leyendo, eh, una nota en Facebook, ¿no? O sea que realmente estás nutriendo tu mente de conocimiento general, que quién sabe si te va a servir de algo, eh, en específico algún día, pero qué padre también poder decir que puedas participar en una conversación profunda y que puedas poner como tu granito de ane arena porque conoces el tema, ¿no? ¿Me imagino que eso también te da satisfacción de repente?
Gracias. Sí, sí, sí. Sabes que sí, eh eh, justo eso me me me ha ayudado, pues, a a a estar así en ahora sí estar en cualquier charla, ¿no?, en cualquier charla. Yo puedo estar hablando, eh, y es lo que dice mi esposa, y tal poquito: "Tú puedes estar hablando con el presidente de la república, con con con con con un empresario, con una calle, también con el con el albañil que es o el jardinero, y con ti para todos tienes tema, vas a aplicar, y vas a empatizar, vas a hacer rapport con ellos, ¿por qué? Porque tienes mucho bagaje, y hablas de todo, y y la gente te van a aceptar". Así es.
Sí. <laughs> Claro. ¡Qué padre! Oye, y qué padre qué padre que puedas ser esa persona, yo les digo como multifacéticas. O sea, que tienes ahora sí que puedes meter mano en cualquier conversación, con cualquier persona que se te atraviese, porque todo sabes, o sea, a mí me en te soy honesta, o sea, me encanta conocer gente así, yo en lo personal es un hábito que que quisiera poder, eh, adop adaptar, eh, adoptar, perdón, este, entonces me encanta, me encanta, me encanta eso para ti, eh, qué bueno que lo has podido adoptar. Y justo te quería preguntar, aparte de este beneficio de poder, eh, ahora sí que involucrarte en cualquier conversación y armar este rapport, como dices, con quien se te atraviesa en el camino, ¿cuáles crees, o has podido identificar los mayores beneficios hasta el día de hoy, que lo sigues practicando? Aunque un po con un poco más de flexibilidad, pero, ¿cuáles son los mayores beneficios que te ha traído, eh, estos hábitos a nivel personal, a nivel interno, quizá, y también como al nivel, pues, en convivencia con el mundo?
Gracias. Mira, eh, fíjate, y p por eso te digo, e e este hábito que que que que ha cambiado mi vida para bien, y la sigue cambiando, si te diste cuenta, son como un poquito integral el tema de la meditación, conectas contigo mismo, conectas con lo puedes conectar con lo divino y también con contigo mismo, con tu ser, con tu alma, pues, el otro, pues, eh, mueves, este, trabajas, este, el cuerpo, que también esto me ha hecho me ha hecho muy consciente de lo que como. También la lectura, y y y, pues, me ha cambiado. Mira, en el tema de de del de meditación, me ha ayudado a a a ver las cosas con más calma, tener más templanza, sentirme más pleno, feliz, con paz, y que, ojo, este, paz no es ausencia de problemas, que, a pesar del problema, puedes estar sa saber cómo, este, reaccionar y gestionar tus emociones. Antes, yo me enojaba por cualquier cosa, ahora, difícilmente me molesto, no quiero decir que hay veces que sí, digo, no soy un monje tibetano, a veces una que otra cosa. Pero, por ejemplo, de de de 10 situaciones que antes me molestaban, ahora, a la mejor y me molestan 1, de esas de esas 10, a lo mejor, puede ser que no me mole o me moleste una. O sea, eh, hay un hay un, o sea, bajó significativamente, esa es una. En cuanto a lo físico, yo cuando inicié, pues, tenía un su pues, tenía muchos malos hábitos alimenticios, yo andaba pesando 120 kilos y, pues, no sé, era como casi 40 de de de de 38 de de pantalón. Este, el día de hoy, peso 90 kilos, ando dando 88, 90, y soy 31 de cintura, 32, de repente, ahí el pantalón, 31, 32. Bajé 30 kilos de peso. Para agosto del 2020 andaba en doscien perdón, en en 90 ki de 120 a 90, y, de entonces, me he mantenido en en 90, en noventa, ochenta y ocho, ochenta y nueve. Así, este, justo ahora en la mañana me pesé, pesé 89 kilos, 700 gramos, y y y est gracias, gracias. Y, con lo otro, pues, me ha ayudado a tener, este, mayor pensamiento crítico, ver la cosa con fíjate, curiosamente, me ha me me ha también me ha ayudado <clicks tongue> a escuchar mejor a la las personas, a escuchar activamente, escuchar para comprender y no para responder, y eso me ha ayudado a a dar cons a dar consejería, eh, este esto, gente me busca, sí, me busca para que les dé consejos como tipo terapias. Pero, cosa curiosa, mm, yo digo que, aquí está lo curioso, dicen: "ah, es que bueno, que bueno eres para ayudar con tu criterio" y claro, "es muy bueno", dicen. Pero, muchas veces, yo no le doy consejos, sencillamente hago preguntas, indago, hago que la gente vea desde arriba su problema y de diferentes aristas, y ellos mismos terminan encontrando la solución a su problema, yo nomás les abrí el panorama, y, aun así, me dicen: "Oye, qué bueno eres para dar consejos", me dicen, ah, bueno, yo nomás, este, te dije por dónde ir, pero sí, sí, ándale ándale. Así es, pues, todo eso.
Ujú. Ujú. Claro. Claro. Obvio. <chuckles> Ujú. Eso. Claro. Ujú. Okey. Okey. Oh, guau. Qué increíble. ¡Guau, felicidades! <chuckles> Ujú. Claro. ¡¿En serio?! Ujú. Claro. <laughs> Nada más te guié. Oye, es eso está superpadre.
Sí, gracias. Sí, sí, sí. Pues, todo eso, este, f procurare ser un poquito breve, pero sí, han sido muchos cambios muy bonitos. Y que este hábito yo lo tengo tan presente que lo quiero que me acompañe el resto de mi vida y así lo hago.
Ujú. Ay, pues qué padre, y te vuelvo a felicitar, y te vuelvo a decir que que que admiro mucho esa ese pensamiento, y como dices ya el el hecho de que también que la gente a tu alrededor se se vea se esté dando cuenta de de cómo no nada más estos hábitos a lo mejor no saben cuáles son, pero, como cómo se reflejaron en en tu persona, eh, no nada más física, sino interna, en tu mentalidad y todo esto, eh, ya el grado del que ellos te buscan, eh, como dices, ya yo nada más fui la guía, creo que es muy muy importante y muy de de admirar obviamente
Gracias.
este, y espero espero sí que que este sea un hábito que que puedas mantener el resto de tus días. Es una son hábitos muy buenos que ya has visto que te dan, eh, excelentes resultados, excelentes beneficios en tu persona. Y te vuelvo a repetir, me encanta hablar de de ese tema contigo, porque, creo que es un es un tema en el que obviamente sabes mucho, y pues, te agradezco muchísimo tu tiempo y no sabes en serio cuánto te admiro.
Gracias. No, pues gracias a ti por el espacio. Te agradezco mucho, nos vemos pronto, que estés bien.